Oke, berarti waktu itu kalau waktu ke kawah itu bareng juga sama temen Kakak yang di Bali itu yang perempuan itu, atau cuma berdua? Oh, oke berdua aja, tapi ada momen nggak yang kalian itu yang nggak bisa dilupakan yang waktu jalan-jalannya itu, Kak?
Nggak, aku berdua aja, berdua aja. Iya. Mmm, paling pas e pulang dari si danau itu kita, eee, aku tuh diajak dia sama dia itu makannya di tempat yang menurut aku sih romantis, gitu ya. Jadi kayak rumah makan di tengah sawah tapi kayak hidangannya tuh kayak bener-bener asli dari Bali, tapi enak banget gitu, kayak ngerasanya, kayak ini yang aku belum pernah coba di Bali, gitu. Karena kan memang aku juga di Bali kayaknya baru beberapa kali aja dan belum pernah ke situ juga, kan. Nah, dari situ kayak aku ngerasanya, wah, dia itu banget gitu, kayak romantis juga ya orangnya, gitu kan, kayak enak banget bisa ngobrol sama dia terus juga seru banget bisa ketawa-tiwi, tapi juga dia juga romantis gitu, kayak lebih bijaksana, lebih mengayomi kayak, eee, seseorang yang aku puja, gitu. Tapi kan oke, bikin baper, iya.
Ya, oke. Heeh. Oke. Hmm. Oke. Oke, jadi bikin baper nggak, sih? Peng ah, oke, jadi bikin baper, ya. Tapi kalau Kakak itu berarti berapa lama itu waktu itu di Bali?
Kebetulan di Bali aku cuman 3 hari deh, 3 hari, 4 hari 3 malam, cuman kalau ketemu sama dianya aku cuman 1 hari itu doang, pas besoknya udah gak ketemu lagi.
Oh, 3 harian. Oh, oke, oke, berarti habis itu udah nggak ada jalin kayak komunikasi atau apa, WA sampai sekarang itu tuker-tukeran nomor? Oh, oke. Mhm.
Enggak. Enggak. Enggak, sih. Karena tau nggak sih, ternyata kan dia emang sudah berkeluarga, jadi kayak <laughs> Tapi, ya udah. Iya. Iya, bener. Iya, tapi untung aja, ya untung aja emang nggak a nggak terjadi apa-apa ya, kayak bener-bener cuman temen aja, jalan-jalan bareng aja, gitu kan.
Oh. <inhales> Ya, ampun, nggak tahu? Ta tapi kan nggak tahu ya, Kakak saat itu ya, nggak enak juga kalau berkeluarga ya, waktu itu, ya. Kalau seandainya tahu ya, Kak. Untungnya nggak lanjut nggak untung lan nggak lanjut, apa ya, namanya, komunikasi berlanjut ya, Kak, ya, waktu itu ya, Kak. Heeh. Bener bener bener bener.
Iya, bener bener, kan jadinya enak ya, takutnya malah jadi orang ke-3 gitu kan, padahal kan cuman ketemuan doang buat jalan-jalan aja sebenarnya, gitu, sih.
Tidak. Heeh. Oke, oke, berat eee, terus habis itu kalau kakak, nih, aku pengen nanya, kalau Kakak ini kalau ketemu orang asyik kayak tadi, kan berarti udah udah enak ya, klop gitulah, klik gitu kan, eee, lebih enak kalau ngobrol tuh yang, eee, apa ya, yang ringan-ringan aja atau udah mulai dalam-dalam gitu kalau Kakak?
Hmm.

Mmm, sebenarnya kalau pengalaman sama orang asing paling, eee, orang asing bisa ngebantuin aku ya kayak kadang-kadang ada orang asing yang kita gak kenal eh tiba-tiba dia ngebantuin kita gitu kayak misalnya
Oh contohnya contohnya?
kayak aku tuh pernah, eee, waktu itu lagi trip bareng sama temen aku di Belanda gitu kan. Nah aku tuh enggak tahu kalau misalnya ternyata, eee, stasiun itu tuh beresnya jam 12.00 malam aja gitu, terus karena aku udah datang ke stasiun yang lebih dari jam 12.00 malam kita kan bingung tuh mau, eee, pulang pakai apa gitu sedangkan itu udah di luar negeri dan kita nggak kenal siapa-siapa gitu kan terus juga pakai taksi juga kayaknya mahal banget gitu kan terus kayak, "Apakah kita nginep aja gitu ya di stasiun nunggu sampai pagi gitu?" Nah, pas kita lagi jalan-jalan kayak mencari-cari mungkin ada bis-bis atau terminal bis yang bisa kita cobalah ya buat untuk cari gitu, ternyata nggak ada Kak, udah pada tutup tapi tiba-tiba pas saat itu ada 1 bis nih yang ternyata dia juga baru pulang, baru beres kerja gitu loh jadi kayak supir bisnya tuh kayak bis yang mau pulang ke rumah gitu ya kayak TransJakarta mau pulang ke rumah gitu, nah dia kayak nglakson kita kayak "Eh di klakson bis dan kosong gitu kan," terus kita tanya, "Kenapa?" "Eh kamu mau kemana?" Dia nanya gitu kan, "oh aku mau pulang ke sini" gitu kan nunjukin alamatnya di handphone, "oh itu kebetulan aku lewat tuh mau nggak aku anterin aja nggak apa-apa," katanya gitu, terus kayak "wah, serius Pak?" Gitu kan, "serius mau nganterin?" "Iya nggak apa-apa masuk aja," berarti kan kayak keberuntungan banget ya tiba-tiba orang asing yang orang asing yang tiba-tiba nawarin pro bantuan terus juga kita nggak usah bayar lagi pas nyampe sa pas nyampe tempat.
Oke. Iya benar benar. Mhm. Oke. Hmm. Heeh. Oh. Oke oke oke. Oke, itu berapa orang Kakak waktu itu?
Aku berdua aja sama temen aku jadi bertiga sama sama dia.
Oh tapi Kakak nggak takut ya? Nggak takut ya waktu itu ya namanya kan di negara orang gitu kan dengan jam yang udah, eee, bukan jam operasional ya ibaratnya kayak gitu, Kakak nggak takut itu apalagi kayak kejahatan segala macam itu? Hmm.
Iya, mhm. Bener bener. Enggak, enggak, enggak, kenapa ya nggak ya? <laughs> Mungkin karena perawakannya si orang itu kayak aman-aman aja gitu. Mungkin perawakannya kayak sekitar umur, eee, 35, 40 tahun cowok Belanda kayak ayah gitu kan kayak oke, kayak kayaknya aman sih orangnya enggak enggak kayak preman gitu kan, nge nge ngelihatnya gitu sih, beneran dia kerjanya.
Oh. Oke. Hmm. Heeh heeh. Mhm. Iya iya iya. Oke, tapi selama selama perjalanan tuh ngobrol-ngobrol juga sama itu, apa sopirnya? Mmm.
Enggak sih enggak sih kita gak ngobrol, bener-bener diem aja gitu. Karena memang tujuan dia kan cuma nganterin aja dan kita juga malas ya ngajakin ngobrol, lagian udah malam juga ngantuk. <laughs>
Oke. Ah, sepi dong.